Eh, então, eu queria pedir algumas dicas e também me desabafar um pouco, porque o que acontece? Eu tenho me sentido, eh, que eu tenho um eu sinto que eu tenho muita coisa pra fazer, tá? Quando eu começo meu dia. Eh, e afinal, eh, eu não consigo administrar nada. Tudo uma bagunça, tudo fora de ordem.
Uhum. Uhum. Tá. Tá se sentindo um pouco perdida no dia, é isso?
Exatamente, aí eu não sei por onde que eu começo, sabe? Porque eu tenho que fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo eu não consigo fazer nada por conta desse, eh, essa desordem mental, ou até às vezes até diria.
Tá. <chuckles> Claro. eh, tá, mas algumas perguntas, assim, pra deixar a coisa mais clara. Você você tem coisas que você tem que fazer todos os dias, eh, que uma rotina diária ou uma rotina semanal, por exemplo?
Tá. Então, não, é é na verdade, assim, eh, vamo lá, vou vou vou te explicar um pouquinho mais ou menos pra você conseguir entender isso. Eh, então, agora eu tô com 2 trabalhos, né. Eu tenho um trabalho remoto, que geralmente eu faço durante as manhãs, e eu tenho um trabalho presencial, que geralmente são tarde e noite. Eh, então eu tenho tentado, como esse trabalho, eh, tem me recompensado bem financeiramente, o da remoto, eu tenho tentado fazer mais horas. Só que o que acontece? Nisso, eh, eu teria que voltar a treinar nesse horário da manhã, antes de começar a trabalhar. Eu tenho que fazer o meu almoço
Uhum. É, dá uma destrinchada. Certo. Ok. Uhum. Certo. Ok.
E eu tenho que tomar café da manhã e eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho. Tudo isso no período da manhã: trabalhar, treinar, fazer comida e me alimentar e me arrumar.
Tá. Tá, não necessariamente nessa ordem que você me falou?
Não necessariamente nessa ordem. Na verdade, uma coisa que eu gosto, eh eh porque agora eu não estou conseguindo tempo para treinar, mas uma coisa que eu sempre gosto, assim, é acordar e ir treinar. Tipo, primeiro sem co é tomar um café preto e ir treinar.
Aham. Uhum. Sem comer nada, já vai direto. Ok. Aham.
E aí isso tem me deixado ansiosa, porque assim, ao final também, eh, nem meu quarto eu tenho arrumado, porque eu tenho tentado tenho tentado fazer mais horas nesse trabalho remoto. Então assim, minha vida eu sinto que ela tá totalmente bagunçada. <chuckles> Exatamente, aí eu fico meio ansiosa com isso.
Tá. Aham. Desorganizada. Tá. Olha, eh, uma coisa que é legal que você já identificou o que você tem que fazer, né. Então, você já sabe o que você tem que fazer, você só tem que colocar os pontos nos is, assim, eu acho. Eh, e você também já colocou meio que na sua fala, hã, o que é importante para você. Não exatamente a ordem de importância, mas você citou o que é importante. Por exemplo, você colocou quando você falou a primeira coisa, você falou dos seus 2 trabalhos. Então você sabe que um dos trabalhos, ele tem um um horário que é fixo, né. E que você vai ter que realizar sim ou sim. Então, você já coloca isso numa planilha. Isso seria u uma coisa interessante de você tentar fazer. Fazer uma planilha do que é urgente, do que é necessário, e e do que é mais importante. Então você já coloca parte do seu dia aí com esse trabalho. Eh, e aí você encaixa o seu outro trabalho também em um outro horário.
É. Uhum. Uhum. Uhum. Tá.
E o que sobrar desse tempo, você encaixa nas coisas que são mais, até o que é menos importante. Agora, claro que alimentação, por exemplo, é muito importante, você tem que comer, <chuckles> senão você não para em pé.
É, e aí sabe o que eu tenho feito? Eu acordo de manhã, aí eu quero já começar a trabalhar remoto, eu vou na padaria para não ter que preparar nada, para não perder tempo, eu vou e como um croissant de manhã. Aí
Hã. Uhum. Certo. E esse é seu café da manhã.
Esse é meu café da manhã. Aí, é, isso que eu não estou nem treinando, então assim, tira o tempo de treino, né? Aí na hora do almoço, se eu vejo que tá muito curto de tempo, eu tento eu vou eu estou trabalhando e pensando aqui também o que que eu posso fazer para o almoço que seja rápido. E muitas vezes eu acabo: "Ah, vou fazer isso, isso, isso", me enrolo, aí acaba que eu tenho que descer e comprar comida pronta, porque já não vai dar tempo mais de cozinhar.
Tá. Tá. Entendi. Aham. Claro.
Então assim, eu tenho sentido eh eh, tá valendo a pena? Sim, muito, mas eu também preciso priorizar, né? O que que é
É, en sim, não, você tem se não, con continua, perdão.
e eu Não, e talvez eu acho que também estabelecer, eh, um horário fixo de trabalho, de tanto a tanto.
Exato. Exato. E e eu acho que isso é o ideal. Como você tá f fazendo, você tá trabalhando demais. É, um um um trabalho, pelo que você me disse, é remoto, certo? E o outro trabalho é fixo. Esse trabalho fixo, você trabalha 8 horas?
Uhum. Sim, são 8 horas, mas assim, tem que calcular o tempo também. É engraçado, né, que a gente fala 8 horas, né?
Ok. De, de claro, mas tem a o deslocamento, tem a chega lá, volta.
Tem tenho você preparar Eu acho que, eh, dentre essas 8 horas, entre deslocamento e me preparar, vão quase 11 horas. Olha que loucura. 11 horas do meu dia, ela tá dedi
Uhum. Tá. É. Em 1 dia. Exato.
ela tá dedicada somente ao trabalho fixo, fora o o remoto. <laughs>
Então, eh, eu vou ó, uma das coisas é que você está trabalhando muito, né? <chuckles> Então você tem que ver o que que e e o que que é realmente importante para você. O dinheiro é em é necessário na nossa sociedade, lógico, mas às vezes você está gastando muita energia, eh, e muito tempo em em 2 coisas que e e em detrimento de de de tempo que você poderia gastar consigo mesma. Por exemplo, fazer exercício. Fazer exercício é algo necessário, tal. Agora, uma pergunta: esse trabalho, eh, extra que você tem, ele ele ele perdura? Vai vai durar para sempre ou tem um um prazo para acabar?
Uhum. Eh, na verdade, assim, é um projeto
Aham. Tá, mas en eu eu o que eu entendo é que tem um prazo pra acabar, né. Tipo, ele não é um não é ok, tá.
Sim, né, a gente ainda não sabemos quando, mas ele eu acho que ele tem um prazo.
Beleza, entendi. Eh, então, porque aí o que acontece? Às vezes a gente tem que fazer um certo sacrifício e a gente faz um sacrifício por um tempo e depois, hã, a gente meio que tenta ganhar o tempo que a gente perdeu. Então é normal, às vezes a gente dar um gás em alguma coisa que a gente tá fazendo agora e depois correr atrás das outras coisas. Porque às vezes vale a pena, pr pra questão do dinheiro, e tal, né. Porque às vezes a gente precisa um pouco mais de dinheiro e coisa assim. Eh, então, n não precisa se cobrar tanto também, porque pode ser uma coisa temporária. Você tá nesse imbróglio, você tá nessa coisa um pouco mais desordenada por um tempo. E aí depois você vai ter tempo pra fazer sua academia, pra fazer seu exercício, tal. A única coisa que você tem que manter sempre é a alimentação, né. Você não porque senão você não consegue trabalhar. <laughs> Então se você não come bem, você não trabalha, você não se desloca.
Uhum. Hã. É. <laughs> Não, assim, tem uma vantagem, tem, eh, uma vantagem que eu vejo no meu trabalho fixo, que na verdade, assim, eu ten eu tô tentando ver isso como uma vantagem.
Aham. Certo.
Eh, vamos botar, eu a eu entro no trabalho 16h, quando eu vou nesse turno da tarde, né, eu tenho que então, eu saio de casa, eh, 15h10 mais ou menos.
Ok. Tá.
Eh, e chegando no meu trabalho, sobre as 16h30, 17h, eu já tenho que o período de intervalo, que é o período onde a gente tem que comer, porque como é um um um trabalho, hu eh, que a gente chega uma certa hora que a gente não não tem que tá todo mundo presente, então, a gente tem que comer antes pra que todo mundo nesse momento esteja presente na hora que esteja tenha as as pessoas v vão, né, na hora uma hora que as Então então às 16h30, 17h eu tô tendo uma outra refeição, que essa refeição lá ela é legal, ela é um arroz, ela é uma salada, ela é um
Uhum. Hã? Uhum. Tá. Uhum. Você come lá no trabalho mesmo?
Eu como lá no trabalho. Então, o que acontece também? Então, assim, às muitas vezes também eu não preciso, eh, nem comer uma refeição completa na hora do almoço, porque eu sei que daqui a pouco também se eu até porque se eu tiver uma refeição completa na hora do almoço, eu não vou ter fome às 17h.
Tá bom. Uhum. Tá, entendi.
Então, um, é e aí eu também isso, e aí também o que acontece? Aí eu também não sei o que eu porque eu tenho vontade às vezes só de comer uma fruta, sabe? Porque eu não quero comer muito, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que fazer um pratão de arroz e salada.
Consegue dosar um pouquinho ai. Ah. Uhum. <chuckles> Mas te sustenta se você comer só uma assim, o que você pode fazer também, a questão da alimentação, eh, é manter algumas marmitinhas, sabe? Você já deixa a coisa meio feita pra você não ter que sair, e tal. Exato, alguma coisa que seja um pouquinho mais leve. Você pode até fazer uma salada de frutas, por exemplo, né, pra não ficar só em uma fruta, pra ter um pouco mais de de diferenciação das vitaminas ou coisa assim. Você pode fazer uma salada de fruta também ou uma coisinha mais leve mesmo, uma uma salada com atum, alguma coisa assim, que seja alguma coisa que vai te manter em pé só, eh, até e esse prato mais mais agressivo aí que você, que você faz no meio da tarde. Eh, mas assim, eu acho que o mais importante seria realmente tentar manter os horários
Tá tudo bagunçado. De coisas mais leves, né? Aham.
que é que é o que mais tá te consumindo, ao que parece, que é o o horário de trabalho, tanto o seu 1º trabalho, quanto o seu 2º. E v e você respeitar o horário de trabalho. Fala: "Eu vou trabalhar 2 horas aqui, vou trabalhar 8 horas aqui", que já é muita coisa. <chuckles> Tipo, se voc você me falou 11 horas, né, só por conta do 2º trabalho. Se você acrescentar mais 2, 3 horas do outro traba
Isso. São 13 horas, né?
São 13, 14 horas num dia de 20. Então, são 14 horas é, 24, perdão. Eh, e aí então em 24 horas, você tira 14, sobram 10 horas pra você.
É, vinte e quatro. <chuckles> 2 pra dormir.
2 pra dormir, não, né. <laughs> Eu e você estamos na um pouco <chuckles> um pouco meio bagunçado na matemática. Eh, o
Ô ô, desculpa, 8. <laughs> 8 horas pra dormir, que eu isso aí eu
Sobram 2 horas pra você treinar, comer, tomar banho e qualquer outra coisa que você possa fazer.
Meu Deus, é, então eu preciso pegar um dia pra me organizar mesmo.
É, tomara que v tomara que, que e esse trabalho que te consome 2 ou trê assim, na verdade, o dia o nosso dia é sempre assim, né. Eh, mesmo que você não tivesse o 2º trabalho, já seriam 11 horas de um traba de um dia de 24 horas. Já é muita coisa.
Uhum, claro.
Mas né, <chuckles> acaba sendo o que a gente tem pra hoje, né. Eh, mas tenta ver se vai s se isso vai se manter, se vo se realmente você ficar com esses do dois trabalhos por muito tempo, você vai precisar ter alguns limites assim, porque senão você não aguenta.
<laughs> Claro, exatamente, preciso me or
Comendo mal, dormindo mal e tal, e e trabalhando muito.
A questão do sono é uma coisa que eu consigo priorizar bem, assim, porque eu acabo, como eu chego do meu trabalho fixo, tarde, então eu já chego cansada, então eu consigo estender até um pouco mais pra dormir. Essa questão tá tudo bem. Mas enfim, é, queria te agradecer pelos conselhos.
Tá. Uhum. Entendi. Ah, foi um prazer. Eu que a agradeço.
Foi ótimo conversar com você, eu acho que foram super válidos. Eu vou fazer isso e vou tentar me organizar direitinho.
Tá bom. Olha, eu tô sempre aqui, se você precisar, tô sempre aqui. Espero que tenha sido valiosa aí, que você possa ter um dia um pouco mais <chuckles> tranquilo. <chuckles>
<chuckles> Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.